Oh ja, klar, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ja und es gibt ja auch Sachen wie zum Beispiel Brustverkleinerung oder se so, die tatsächlich auch, ähm, medizinisch notwendig sind, einfach weil die Frauen zu viel Rückenschmerzen haben und so, dass es dann Nebeneffekt ist es dass es dann vielleicht auch schöner aussieht, ähm, ja, wobei das ja im Auge des Betrachters liegt, denn, hm
Mhm. Ja. Richtig. Richtig.
Ja, dann ist das eine Sache ne? Aber aber einfach so, weil's medizinisch möglich ist, sich was weiß ich, Botox spritzen lassen oder sonst was oder diese ganzen Filler. Hm, ja, ist fraglich, ob das so gut ist.
Ja, ja aber die Filler die Filler k ist ja schon rausgekommen, dass das richtig ungesund ist.
Ja. Ja, genau.
Ne, also bei Fillern ist das wirklich 'ne ungesunde Sache, die da gemacht wird.
Mhm.
Und das ist ja nicht so gut.
Ne, <chuckles> ne ja.
Ne, oder so ja, es gibt ja auch wirklich so BBLs, ne, so äh, das sind ja Popovergrößerungen und so was. Das Silikon in den Po rein.
Ah, ja, ja. Genau.
Wo ich mir immer denke: „Boah, dann setzt du dich einmal drauf und dann platzt das Ding.“
Ah, i ich stelle mir das auch superunangenehm vor. Oh, bis das erst mal abgeheilt ist. Ja, und du sitzt ja dann immer auf so 'nem extra Kissen. Also <chuckles>
Ja. Ja, ganz, ganz komisch, sage ich dir.
Ja, ja, okay. Ich glaube, da v spielt auch viel die mentale Gesundheit mit rein, wenn man sich zu so 'nem Schritt überwindet. Aber ja, es ist medizinisch möglich und, äh
Das stimmt auch wiederum das stimmt auch wiederum. Ja, ja, da hast du recht.